Meno volte,. Però, insomma, quelle occasioni di condivisione familiare insomma, ti rendi conto che lì, quella è la vera festa, no? Cioè nel momento in cui ci si stringe davanti a una gioia, ci si stringe davanti a un dolore, quindi vedere sempre quei visi, quelle no, quelle facce e poi col tempo ti accorgi che magari senti la mancanza, quando magari c'è quella festa, qualcosa, la mancanza di qualcuno che
Sì. Sì, esatto. Sì.
lascia il peso, insomma, no, ehm, dici eh, sì, eh, sì, sono cose bellissime.
Eh! Certo. No, per me ve da questa enorme famiglia che ho che non è solo enorme, ma è comunque rimasta legata negli anni, che non è così ovvio, cioè non è così scontato, ehm, è proprio u una ricchezza, e <chuckles> vado in contrapposizione con mio marito che infatti mi prende in giro per questa cosa, perché mio marito, invece, è figlio unico, suo padre era figlio unico e quindi lui ha una fami ha una micro famiglia.
Eh. Ehm Eh, quindi di più lu lui ti lui ti prende in giro, ehm, dove dove dovresti prendere tu in giro lui, ma non lo fai per delicatezza, ma <chuckles> a forza ie
E ancora mio marito dopo anni non ri non riesce a capire chi è chi. Sì! Sì, s ma io lo prendo in giro, perché tan "Non puoi capire, lascia perdere".
Cioè <chuckles>
Lui a distanza di anni ancora: "Ma chi è quella zia? Ma chi è" cioè c capito che sono tanti, ma dopo un po' quelli sono!
<chuckles>
Ma lui niente, non ce la fa!
Eh, sì. Vabbè, ehm, sono situazioni di vita diverse sicuramente che si è vissuto. Cioè, chi ha vissuto in famiglie numerose ha sicuramente anche u mu un altro modo di approcciarsi pure con le persone, no, perché nelle famiglie c'è quello che in un modo, quello nell'altro, quello nell'altro, quello nell'altro. Quindi, è un modo anche per conoscere un po', ehm, come come riconoscere le persone nel mondo, <chuckles> perché gira rigira, insomma, i caratteri so' quelli sì, ma i caratteri, no, sai quando riconoscere quello che è più permaloso, quello che è il simpaticone, quello che è i brontolone, quello che no, in un
Sì. È vero! Sì, perché poi ovviamente siam tutti diver Sì. Esa poi la famiglia si allarga, arrivano i mariti, le mogli, insomma, ehm, diventa sempre più grande.
Cer